Non. Par exemple, heu, là, heu, récemment, justement, heu, j'avais une mauvaise intuition, heu, bah sur, heu, pff, une personne, en fait, qui allait rentrer dans la famille, heu, justement, par le biais du du mariage. Et hem et c'est vrai que, bah, finalement, mon in mon intuition elle n'a fait que se confirmer, hein. Parce que j'ai toujours c'est en fait, voilà, c'est ça: dès que j'arrive dans un lieu, je sens la l'ambiance du lieu, le mmh, en fait je m'imprègne de cet endroit, je sais déjà qu'il y a un truc qui me plaît pas. Heu, c'est c'est en fait, je c'est c'est intuitif, voilà. C'est vraiment on on peut l'appeler comme ça. C'est pas une question c'est peut être pas une question de magie, je je pense pas. C'est vraiment, genre, juste une question d'ambiance du lieu, de de sentir un peu l'environnement, heu, la manière dont les gens y vivent, en fait, ce genre de choses. Et et à ce moment-là, je sais que, bah, OK, je vais avoir un petit peu de recul, quoi. Et c'est pareil pour tout, en fait, hein. Ça a été pareil pour, d'ailleurs, le le même le mariage de ma cousine, hein. Je lui je disais d'ailleurs un truc assez marrant. Je disais: «Elle verra après le mariage, mais lui, là, je sens qu'il va être un peu compliqué, hein» et ça a été le cas. Ça a été le cas. Ouais, ça a été le cas et en fait, personne me croyait à ce moment-là. On me disait heu, enfin, moi j'adore parce que les gens, en général, quand je parle comme ça, en fait, ils ils a ils ont pas les les mêmes notions que moi. Donc du coup, ils me disent, heu,: «Mais tu serais pas un petit peu jalouse? Mais tu serais pas un petit peu, heu», voilà. Et en fait, finalement, beh, maintenant, on en rigole avec ma mère parce que, du coup, elle comprend mieux d'où ça vient. Donc maintenant, elle a des des, mmh bah, les comment dire? La confirmation. Enfin, les gens lui en ont parlé, heu, sa sœur, heu, lui en parle. Oui, voilà, le retour d'expérience, exactement, c'est ça. Et et du coup, c'est moi, j'en rigole parce que je dis: «Et beh voilà je vous l'avais dit». Mais <laughs> mais c'est juste que, voilà, <laughs> j'étais dans mon coin, quoi. Donc voilà, ça, c'est drôle.
Mmh mh. OK ouais. Ouais. Ouais. <laughs> Ah ouais, OK, waouh! Et ça s'est avéré? Ouais, OK, ouais. Mmh mh, ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est-à-dire le le retour d'expérience, heu <laughs> Tu as tu as peut-être loupé une carrière, heu, de médium s slash, heu, conseiller conjugal, heu heu, enfin, peut-être que peut-être qu'il y a une carrière, heu, à explorer dans ce dans ce milieu-là, hein.
<chuckles>

Alors non, pas forcément sur des choses négatives, mais on dir on enfin, généralement, ça l'est quand même. C'est, ça dépend, en fait, des situations. Heu, par exemple, moi, j'ai eu une intuition quand j'étais petite et je m'en rappellerai toute ma vie parce que c'est vraiment, heu heu, un événement, en plus, dont on reparlait hier, heu, justement, heu, lors d'un déjeuner, heu, avec une, heu, famille. Enfin, on a rencontré la famille, en gros, de la future femme, heu, de mon petit frère. Hem, ce qui fait qu'en fait, on on discutait donc autour d'un bon repas et heu et en fait, heu, ma mère s'était rappelée à un moment donné, de de d'un accident qu'on avait eu, en fait. Hem, quand on est enfin, quand j'étais petite du coup et heu, c'était elle qui conduisait et du coup, on était en Tunisie, en fait. Oui, c'était un accident de la route, heu, sur autoroute, en plus et heu et z ouais, c'est intense. <chuckles> Et du coup, heu <chuckles>
OK. OK, ouais. OK. Ah c'était un accident de la route? Ouais, OK. Waouh. Tu es Ouais, ouais, ouais, c'est clair, non, quand tu as dit accident, je pensais, heu, un accident de la vie de tous les jours, tu vois, pas un pas un vrai accident de voiture, quoi. OK, ça marche. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé?
Ouais, ouais, ouais, ouais, c'est bah, en fait, c'est assez marrant parce que enfin, marrant, c'est juste que ce ce jour-là enfin, ce matin-là, on était censés partir à la plage, donc avec, heu, toute ma famille, heu, de la Tunisie. Et heu et du coup, donc ma grand-mère, heu, c'était la 1re fois, en fait, heu, qu'elle voulait vraiment nous suivre parce qu'habituellement, elle aime pas venir à la plage, en fait, hein. C'est pas son truc et hem et du coup, pour une fois, elle avait insisté. Oui oui, c'était en Tunisie c'était en Tunisie, vraiment. Et heu et du coup, elle a insisté. Elle nous disait: «Oui, heu, donc moi, j'ai vraiment envie de venir avec vous», tout ça. Et en fait, heu, je sais pas pourquoi, mais ce matin-là, je m'étais réveillée avec la sensation que, bah, on devait pas partir prendre la route. Vraiment, je je sentais ça comme ça, que c'était pas une bonne chose. Oui, vraiment.
Doki. OK. C'était c'était en Tunisie ou c'était, heu, en France? Ou ailleurs? D'accord. OK. OK. Han, c'est fou ça, hein. C'était le le Spider-Sense. Enfin, je sais pas si tu es familière avec, heu, avec Spider-Man, mais, heu, il y a ce truc, le 6e sens de l'araignée, heu, c'était vraiment ça, quoi.
Oui. Oui, c'était vraiment ça, pour le coup. Et donc heu, je je regarde ma mère et heu, je lui dis, là, de de de mon petit âge, heu, avec ma petit œil, je lui dis: «Mais maman, heu, je sens qu'il faut pas qu'on y aille, heu. Faut faut pas qu'on prenne la route aujourd'hui». Et du coup, heu
Parce que tu avais quel âge à ce moment-là?